Äh, du hast da jetzt schon die Erfahrung gemacht mit dem Ferienhaus, ähm, dass du dir selber da schon, ähm, ja, so Lernsituationen stellst oder einfach die Erfahrung durchzumachen ohne Handy. Also, du denkst schon, glaube ich, dass wir alle unterschätzen, wie abhängig wir vom Digitalen geworden sind, oder?
Mhm. Ja, ich glaube, das ist bei ganz vielen ein großes Problem, dass sie das auch nicht genügend reflektieren, wie krass grade eben auch Social Media das eigene Wohlbefinden beeinflussen kann. Und s so ja, so, dass man sich dann ausgelaugt fühlt, weil eben man s schon so viele Emotionen durch Social Media herausgelockt bekommen hat, dass man eigentlich erst mal 'ne Pause braucht.
Ah ja. Mhm. Ja. Was mich interessiert, ist, äh, während dieser während dieses Ferienhauses gab's da irgendwo mal 'n Moment, wo du gerne dein Handy gehabt hättest, einfach um den Moment festzuhalten, vielleicht durch 'n Foto oder s
Ähm, ja, das ist d gut, dass du's ansprichst. Das ist wirklich, äh das hatte ich gerade ganz vergessen, aber ja, die Kamera, das f ist wirklich so 'n Punkt, wo
Ja.
ja, das Handy dann doch fehlt, weil ja.
Das heißt, vielleicht beim nächsten Mal einfach 'ne Kamera holen. Da gibt's da ne? Das wäre vielleicht gar nicht so schlecht.
Ja, genau, genau. Ja, da jetzt ja, jetzt, wo du's sagst, da hatten wir auch danach drüber geredet, dass man dann eigentlich so 'ne klassische analoge Kamera dann dabei haben müsste, dass man da gar nicht dann das Gefühl hat so: „Ja, ich muss ja Fotos machen, deshalb muss ich mein Handy dabei haben”. Dann hat man ja keine Ausrede mehr. <chuckles>
Ja. Das das ja, das das wäre die genau, <chuckles> wollte ich gerade sagen. Das wäre eben die Ausrede, ne? Man man sucht ja immer so 'n bisschen unterbewusst, ähm, Gründe dafür, dass was einem eigentlich gut tut, vielleicht gerade nicht zu machen. Zum Sport zu gehen, was auch immer. Und denkst du denn, dass gerade in der digitalen Zeit, in der wir jetzt leben, was auch immer wovon wir immer abhängiger werden, wie du schon selber gesagt hast, dass so Auszeiten vielleicht immer wichtiger werden? Vielleicht sogar auch im Beruf oder so? Und und ja, f generell für alle Menschen?
Ja. Mhm.